<sighs> Allora, mhmm, <exhales> ti dico, come reagisco io quando lui cambia subito argomento, mhmm, partiamo da questo, perché, ehm, io di solito mi blocco. All'inizio, mhmm, cercavo di insistere un po' tipo, uhm: "Aspetta ma, uhm, uhm, caspita non cambiare subito argomento, parliamone un attimo." Ma ho capito che in questo modo lui si chiudeva ancora di più.
Mh. Okay, quindi lui ti schivava subito fondamentalmente.
Sì, alla fine, mhmm, sai finisco per lasciar perdere, cambio discorso anch'io, come se in qualche modo volessi proteggerlo. Poi ci rimugino sopra per ore e mi resta comunque quella frustrazione, no, il senso che alla fine dai, ehm, c mhmm, è rimasto qualcosa di irrisolto che non riusciamo mai a toccare davvero. E la cosa buffa è che quando è lui ad avere un problema, io mi faccio letteralmente in quattro per ascoltarlo. Solo che appena provo a farlo a farlo io con lui, lui scappa via come se gli stessi chiedendo troppo. I Allora io non voglio fargli una lezione o in qualche modo metterlo alle strette, eh
Mh-mh. Certo. No, ma ci mancherebbe questo.
vorrei solo che ci fosse sì, sì, vorrei che ci fosse uno spazio reale di ascolto e che fosse però reciproco, che potessimo parlare, uhm, senza pa senza paura che una conversazione magari più profonda o strutturata, uhm, rovini l'atmosfera. Uhm, vorrei capire insomma se lui si comporta così perché non si fida più in qualche modo di me, uhm, o perché davvero non riesce a gestire certe emozioni. Io ci davvero
Però ci tieni ad evidenziare il problema. Mh-mh. Ah, okay. Ma dimmi un po', uhm, tu hai mai con provato a cambiare approccio visto che lui, eh, ti sfugge continuamente parlandolo, affrontandolo di persona? Hai mai pensato ad esempio a scrivergli un bel messaggio in cui i mhmm, appunto gli esterni in maniera abbastanza semplice, no, anche scrivendo: "Ciao, sai vorrei parlarti di qualcosa che ultimamente mi preoccupa, perché sento come se non parliamo più di cose importanti come facevamo un tempo." Cose così abbastanza semplici, no, però giustamin giustamente, mhmm, per cominciare, no, a trovare un appiglio, ci hai mai provato?